ああ、あ、じゃあその、今のやってる事務仕事っていうのは、その、沖縄で新たに見つけてっていうことでああ、なるほど。
はい。 そうです。見つけたやつですね。うん。 もちろん、古い友人ってか知り合い関係は、仕事をね、回してくれてはいるんですけど、それだってね、え、い突発的なやつっていうか、いんん、ずん常時あるってわけじゃありませんから、なかなかどうしてね <chuckles> いうそうなんですね。
うん。 ま、そうですね、ある時はあるしね、無いし時は無いっていうね、ちょっと不安定ではありますよね。
うん。 そうなんですね。
うーん。
ん、そうするとね、やっぱりどうしても、福岡の、あの朝倉市っていうとこですけど、そこの地元で多分仕事をなんか見つけるしかないんですけど。
うーん、なるほど。
ただシニアの転職ん、ついにこないだ61歳になったんで、シニアの転職ってやっぱ、それも60歳超えれば厳しいっすからね。
はい。 ね、ちょっとね、なかなかね、うーん、いくら最近ね、人手不足とはいえね。
<chuckles> 大分大分厳しいすからね。え う え、そう。あのこれがね、知り合いが居るようなとこだったら、あの、紹介してもらうっていうことも出来るんですけど、ん、ま、逆の立場で考えたら僕だって、その、50、60にもなって、あの、ね、普通の転職市場で仕事探してるような人を採用したくないっすよね、やっぱね。
はい。 うん。 いや、そうですよね。んん、出来ればね、もうちょっと若い人の方がいいかなって思いまよね。うーん。
うんうん。うん。若い人の方がいいし、あの、逆にね、あの、そういうこう仕事を斡旋してもらうことも出来ないような人間はねごほが、ほんとに仕事で使えるかって言われたらちょっと疑問に感じざるを得ないっすもんね。
そうですよね。ん。
うん、ううん。だからまずそこそこからまあ、何とかしたかしていかなきゃいけない。まあ、リリモートワーク中心でやってくしかないのかなとも思ってるんですけどね。
うん。 はい。